Я хотела у тебя спросить, а как ты решаешь, когда пора менять работу?
Ой, ну, я, наверно, стараюсь идти по таким правилам. Во-первых, я понимаю, что работа- это работа. То есть если о она должна приносить обязательно удовольствие, потому что всё-таки работа, она занимает, ну сколько там, ну как минимум 60 % нашей жизни. Это в лучшем случае. То есть, э, работа должна приносить удовольствие, но нужно понимать, что никогда не может быть там всё быть абсолютно идеально, как в сказке. И, да, и я смотрю на такие параметры. Во-первых, я смотрю, понятное дело, на зарплату. <chuckles> Я туда, на работу, хожу не от доброты душевной, а за денюжкой то есть. Что у меня в плане зарплаты? Дальше: я смотрю на начальство, я смотрю на коллектив и на возможности роста. И конкретно для меня, я считаю, что если 3 из этих параметра отличные, значит, работа мне подходит. Но как тока это становится
Ага. Ну конечно. Да. Я с тобой согласна. Ага, да. Ну, конечно. Ага. Да, это важно. Ну, 3 параметра из 4- это много. Мгм.
Да. Но как тока это становится 2 параметра из 4 или ещё меньше, то всё, пора уходить. То есть если зарплата не передает действительно уровень моей нагрузки и квалификации или какие-то чт прям ужасные ситуации с боссом, которые ну вообще никак не получается разрешить, или с коллеги та не знаю, какие-то коллеги, которые стучат на меня или там тебе даже ни "привет" и ни "пока" не скажут. Э, всё.
Н-да. Мгм. Да? У тя и такое бывало?
Честно говоря, с коллегами никогда проблем не было. То есть с коллегами как-то
А.
всегда было очень всё гладко и приятно, но были проблемы и с боссом
Ну, это хорошо.
и с зарплатой. <chuckles>
А ты можешь, э, рассказать, какие п какие проблемы, например, на последней твоей вопро а, работе у тебя возникли с боссом?
Мгм. Что ж, посль так, последняя моя работа, она, в принципе, были проблемы с боссом, но с моей стороны это были такие проблемы, что они не были для меня жизненно важны. То есть я понимала, что вся ситуация с боссом- она неадекватная, что я никак не могу не пробить какую-то стену, которая находится между нами. И, в принципе, э, наш, э, ка качество работы очень страдает из-за того, что есть какая-то сумасшедшая стена между нами, но, в принципе, да, работа шла достат довольно-таки нормально. Всё закончилось как надо, и всё. Это конкретно было, что Мгм.
Мгм. Понятно. Ага. Ничего себе. Скажи Мгм. Скажи, пожалуйста, а я правильно тебя поняла, то есть, э, твой работодатель тебе давал какие-то некорректные задания по работе, которые были либо невыполнимы, либо не соответствовали твоим обязанностям? Правильно я поняла?
Мгм. Э, не совсем, то есть была ситуация такая: я была работала на, э, на другой работе, в индустрии, э, в инженерии. И это был такой контракт, то есть это долгая история. Я сама виновата, что подписалась на эти условия. Это моя ошибка. Но я подписала контракт на 2 года, на условиях, которые были вообще неадекватны. То есть зарплата такая, что я еле-еле сводила концы с концами. И сама как бы качество работ, то есть там было много- эти рекламы про то, какое это потрясающее место, и как это всё важно, и как это всё помогает. Но на деле это было просто <scoffs> ни о чём. То есть я не чувствовала, что я профессионально расту в этом месте. И плюс с боссом там был просто кошмар, потому что я не хочу его сильно судить, потому что, насколько я понимаю ситуацию, у него были какие-то ментальные проблемы. То есть каждый, наверно, когда-то говорил про своего босса: "Да он больной на голову". Но
Ага. Интересно. Мгм. Ну, твой опыт. А, вот оно что. Мгм. Мгм. Мгм. Понятно. А, вот оно что! Понятно.
Да, но там действительно я то есть он не как-то не умел правильно оценивать ситуации, даже самые простые, э, жизнь, то есть, между общением, между людьми. И просто создалась ситуация, что ничего нельзя было продвинуть. Ни в рабочем плане, да, ни в личном, то есть, грубо говоря, я подходила, говорила: "Слушай, у меня температура 40, я я не могу". То есть я, в принципе, я могу сидеть тут на стуле и проводить, там, дотянуть до конца дня, но я не в состоянии работать. И так, как бы, это не схватывалась
А, вот оно как. Даже так. Ну да, больной человек. Мгм.
Да, как бы не схватывалась эта информация, что он, да, он может, он имеет право меня тут держать, но как бы
Ну с послушай, а мне кажется, ты не совсем права, потому что если человек болеет, это уже наиль нарушается его права, когда его заставляют работать, то есть, м, мне кажется, он был абсолютно неправ, ты должна была настаивать.
Мгм. Да. Да. То есть были на было там нарушение прав. Э, то есть очень было всё тяжело, очень всё ужасно, и поэтому я в как как тока я закончила 2 года контракта, и могла продлить его- я согра собрала чемодан, и сказала всем: "До свидания, больше никогда в жизни".
Ага. То есть ты не смогла прервать контракт, и тебе пришлось всё-таки доработать?
Да, то есть там было всё очень жестко: ни влево, ни вправо. Мне пришлось, намучались 2 года. Да, это было ужасно, это повлияло ужасно на мое здоровье, то есть и
Мгм. Это тяжело. Да. Мне жаль, что у тя такое произошло. Мгм. И как ты справилась с этой ситуацией? Расскажи.
Да, ну к Эм, как я справилась? Наверно, просто пыталась как-то н во во-первых, я понимала, что есть очень много ситуаций, очень много моментов в этой ситуации, на которые я повлиять не могу вообще никак. Я пыталась. Я я пыталась на них повлиять, я пыталась и действиями, и разговорами, и в как тока можно, и результата было 0.
Да, конечно. Мгм.
Я просто поняла поняла, что эта ситуация такая, её надо просто пережить. Не надо её понимать, не надо пытаться с ней соглашаться. Просто пережить и пойти дальше.
Ам, жаль. А скажи, тебе сколько примерно времени понадобилось, чтобы вот после увольнения отойти от этой ситуации, отпустить и уже дышать спокойно?
И Мгм. Я думаю, что, наверно
Может быть, месяц, 2?
полностью восстановиться и как бы по дать ранам зажить, я думаю, заняло год. Потому что действительно как бы работа в этом месте довела меня до такой ситуации: то, что там были начались ужасные проблемы со здоровьем. Хотя я всегда была очень здорова. Я я уже восстановилась, всё хорошо. Но, скажем так, э, то, что я поправилась на 20 килограммов и у меня с просто по-сумасшедшему выпадали волосы, это было такая самая мелочь.
Да. Ох ты, мгм. Ох! Ничего себе. Ну, мгм. Ты действительно огромный стресс ты испытывала на своей прежней работе.
Да. То есть кортизол, вот эта вс э, выработка постоянно кортизола, от стресса, от недосыпа, ужасный недосып был. То есть я 2 эти года спала по 4-5 часов в день в лучшем случае. Такие просто условия работы были.
Это очень тяжело, да.
Э. Да, и из-за этого я как бы ушла оттуда, и я перешла уже на последнее, так сказать, мой место. Э, оттуда оно, как бы, это закончилось уже. Я пошла делать 2 степень, что там тоже такие условия были, что мне как бы платили за то, чтобы я делала вот эти исследования.
Мгм. Хорошо.
Э, то есть, в принципе, вообще условия были потрясающие, то есть отличная зарплата, полная свобода. Я могу да, я могу приходить в офис, я могу не приходить в офис, я могу улететь за границу на 3 месяца, что я, в принципе, и сделала, и работать оттуда. Абсолютно, ты Действительно, работа мечты. И я вообще не думала жаловаться на нее. Но что было: не то, что жалко не то, что я жаловалась, а было как бы грустно из-за того, что не получилось наладить действительно качественный контакт, э, с моим профессором. И мы абсолютно да, по-разному смотрели н на то, как нужно развивать это исследование, и какие вопросы спрашивать, и на что обращать внимание. Из-за этого я считаю, что исследование очень сильно пострадало. То есть действительно Да, мы не досмотрели. Э, ну, так сказать, что есть, то есть. <chuckles>
М. Тебе повезло! Здорово! Ох! <chuckles> Работа мечты. Ох, как жаль! М-да, это проблема. Скажи, а вот после предыдущей своей работы, о которой ты очень ментально пострадала, ты как-то изменила свое отношение в принципе к работе? Например, может быть, ты определила для себя, что вот эти вещи, когда только я их увижу, я не буду терпеть ни 2 года, ни месяцы, а буду либо решать вопрос, либо уходить. Какие-то вещи в твоей голове поменялись кардинально, которые ты уже не готова в дальнейшем переступать через себя?
Мгм. Мгм. Мгм. Да, понятное дело. Вот 1 вещь- это, да, это то, что конт контракты, которые сформулированы так, что там ты, как будто, добровольно записываешься в тюрьму, как это было с этим контрактом. То есть, никак нельзя выйти из этого.
А расскажи об этом. Да. Теперь ты таких ошибок не допустишь.
Да, я по молодости, по глупости подписалась на это, потому что мне обещали, что это элитно, это потрясающе, это Да, зарплата ниже, но это абсолютно уникальный опыт, это очень всё хорошо. Ну, ошибка была.
Мгм. Это твой опыт, да.
Это 1. Да, это 1. Во-вторых, я поняла для себя, что, э, мне нужно спать. <chuckles> Спать по 4 Да, по че спать по 4-5 часов в день- это, голова, в принципе, не работает. А профессия такая, что мне нужно, чтобы именно голова работала, а не тело. И, да, вот эти 2 момента, что И, конечно же, э, профессиональный рост, потому что иначе, как бы, понятно дело, да, нужны деньги, э, чтобы что-то кушать. Но профессиональный рост, потому что это в прежде всего, вклад в будущее. Вклад в то, что сейчас у тебя работа хорошая, но дальше будет еще лучше.
Да, это всем важно. <chuckles> Конечно. Это тоже важно. Конечно. Человеку свойственно расти, если он не видит куда, это, конечно, его останавливает.
Да.
Да, ты права.
И, да, то есть это какие-то такие моменты, что в самой ситуации я чувствовала себя ужасно, но я думаю, по моим ощущениям, я смогла, скажем так, максимально превратить лимон в лимонад. Максимально.
Я рада, что ты смогла это преодолеть и взять себя в руки.
Да. Максимально. Не знаю, не получить удовольствие от ситуации, а что ты для неё хорош свяжешь что-то хорошее для себя из этой ситуации. И просто на будущее знать, где проходят мои границы, и никогда, никогда их больше не пересекать.
Да-да, я думаю, это самый главный вывод, который ты смогла сделать, не наступая 2 раз на те же грабли. Это очень ценно.
Точно. Точно. И я постараюсь. Вот есть действительно люди, замечаю, что они на этих граблях танцуют всю жизнь. Но. Да, я постараюсь, чтобы вот в каждый жизн в в моей жизни каждый раз была только по 1 виду, так сказать, грабли. И всё.
Да. <chuckles> Да, лучше на них не наступать дважды. Я рада, что ты справилась с этой ситуацией и сделала правильные выводы.
Не надо. <chuckles> Да, я тоже рада. Спасибо за поддержку.
На надеюсь, тебе это поможет в будущем с работой.
Думаю, что да. Потому что, как б любой опыт- он полезен. Неважно насколько он больной, и насколько это было тяжело, но Да, я смотрю на позитивные стороны, потому что чему-то я всё-таки научилась там. То есть 1 где-то полгода на той работе я действительно чувствовала, что я у учусь чему-то новому. Понимаю, что мне больше интересно, что мне менее интересно. Но вот, к сожалению, последние полтора года были, тать, в помойку. Но, да ладно. <chuckles>
Ну чт Да. Конечно. Да, это важно. Но в следующий раз ты уже будешь более грамотно действовать, попадая в похожую ситуацию, а может быть, даже ее не допустишь.
Да, как бы, цель- именно не допустить снова такие ситуации, и правильно. Не знала, что ли. Мне кажется, это, прежде всего, про уважение именно себя, и понимание, что деньги всех денег не заработаешь. То есть надо смотреть не только на деньги, а тоже на как как будет ли т эта работа мешать твоей жизни или нет. Потому что работа- это не жизнь.
Верно. Да. Здоровье важнее, конечно. Ну, спасибо за твою историю, было очень интересно узнать твой опыт.
Однозначно. Эх, что ж спас большое тебе спасибо за то, что дала выговориться. <chuckles>